Hm, hm, klar, wenn ich so Turmfalken sehe, finde ich natürlich auch mega geil, ne? Weil ich finde, die s die sind halt schon noch, äh, sehr faszinierend, weil das der einzige Falke ist, der jetzt auf einer Stelle fliegen kann. Äh.
Ja, klar. Wieso Kolibri? <snorts>
Wie so 'n Kolibri, gen genau.
Oh. <chuckles>
Äh, also, Turmfalken, die können wirklich, ne wenn die jetzt, äh, n Beute vi anvisieren
Mhm.
dann schw bleiben die über dieser Beute wegen dem Schatten und so machen die anderen Schatten und bleiben halt an einer Stelle auch auch stehen beim Fliegen und das können keine anderen.
Beziehungsweise sie w werden vielleicht einfach so 'n bisschen auf und ab schwanken.
Ja, die bewegen sich dann halt trotzdem, ne? Nach vorne, nach hinten, wie auch immer. Und der Turmfalke, der kann wirklich auf der Stelle.
Ja, ja. Aber relativ still. Okay, okay, dann einfach quasi selbsthöhend bleiben. Das ist ja auch durchaus spannend. Hast du noch 'n ta 'n paar mehr Tierfakten einfach, die du vielleicht nie selbst gesehen hast und auf jeden Fall noch teilen willst?
Ja. Tierfakten, habe ich ziemlich viele, ne? Also, ja, keine Ahnung. Es gibt halt zu viele Tierfakten. Ich glaube, das sch würde den Rahmen jetzt sprengen. Aber was was ich auch so richtig schön fand, war mal 'ne Igelfamilie, ne? Das finde ich echt es ist halt jetzt nicht sprachlos in dem Sinne, weil es weil wir es gewohnt sind, ne? Oder ich habe mal Rehe gesehen, da war ich spazieren im Wald, 'n bisschen off-road und dann war 'n Rehkitz da. Das war auch richtig schön.
Okay, dann haue mal deine z deine Favoriten raus. <chuckles> Okay, okay. Aha. Ne, ne. Ja, schon. Mhm.